باقول لَك إيه، الصراحة أنا في موضوع كده يعني مأرّقني بقى لي فترة، والموضوع دوّة فعلًا مأثّر جدًا على نفسيتي وكنت يعني محتاج نصيحتَك.
آه طبعًا اتفضّل آآ، قُل لي اللي أنت عاوزه وإنا هاحاول أنصحَك فيها على قد ما أقدر.
آآ، أنا طبعًا أنا كنت متجوّز بقالي 12 سنة، و وأنا وزوجتي يعني كنّا واخدين بعض عن حُب، وفعلًا الموضوع عشنا مع بعض وجِبنا أولاد. وطبعًا وكان الموضوع بالنسبة لنا يعني حلو وماشي وأسرة سعيدة و وأهو بنع بنحاول على قد ما نقدر ن نسعد بعض، لحد كده حصلت مشكلة وتدخل العيلة اتدخلت العيلة يعني في المشكلة ديّة، عليتها وعيلتي والموضوع فعلًا وصل لمراحل صعبة جدًا وهُم طبعًا ابتدوا يعني إيه يلعبوا في دماغها، وكمان عيلتي الصراحة بدأت تلعب في دماغي.
إمم. إمم.
بس أنا آآ يعني أنا حاولت أتجاوز المشكلة، بس هي لأ خلاص، هي قررت يعني إحنا قررنا إن إن إحنا ننفصل. و آه وهي فعلًا يعني يعني مش متقبلة جدًا فكرة الانفصال، بس أنا شايف إن إحنا مش مستريحين مع بعض خالص، والموضوع وصل معانا لمراحل كبيرة، لإن في تجاوزات كتيرة حصلت يعني في حق بعض فهي الصراحة مش متقبلة فكرة الانفصال دوّة فأنا عايزَك بقى تنصحني كده أعمل إيه؟
آه. إمم. هو طبعًا موضوع الانفصال عن شريك الحياة دوّة، ديّة حاجة فعلًا مقدّر إن هي مؤلمة جدًا وحاجة برضه بيبقى مترتِّب عليها قرارات كتير وأنا حاسس بالحيرة اللي أنت فيها ديّة والكلام ده كُلّه، بس هو قرار الانفصال دوّة نَفْسه كان جاي من مين أكتر؟ يعني بعد ال حتّى ال العائلتين وبتاع وكلِّمه بعض، فقرار الانفصال مين اللي مصمِّم عليه أكتر؟ أنت والّا هي؟
بُص، والله إحنا الأول يعني قرَّرنا إن إحنا ننفصِل وبعد كده أنا يعني شوية رجعت في رأيي وبعد كده لأ، قامت هي بقى مصمِّمة.عارف، هو إحنا الاتنين تقريبًا مقرَّرين إن إحنا نبعِد عن بعض أو ننفصل، بس لمّا جِه الموضوع بجد بقى وأنا زهقت وجِبت آخري، هي دلوقتي مش مُتقبِّلة آآ آآ ي يعني هي مش مُتقبّلِة فكرة الانفصال وأنا الصراحة شايف خلاص إن اللي بعد اللي حصل دوّة ما فيش حاجة تانية ممكن تحصل غير الانفصال.
إمم. آه. إمم، إمم. هو موضوع طبعًا صعب جدًا، إن في موضوع الانفصال، خصوصًا حتّى لمّا يكون فيه الطرفين الاتنين لسّه باقيين على بعض شوية، بس برضه الطرفين يعني مقرَّرين حاجة زي كده. طَب بالنسبة للأولاد، هو فيه أولاد ما بينكم في الوقت الحالي؟
إمم. إمم. إمم. إمم. آه، في أولاد طبعًا. يعني في أولاد، في ب بيننا ولَدين و ويعني المفروض الولدين جدًا مرتبطين جدًا بمامتهم ومرتبطين بيّا برضه، بس طبعًا عشان هي اللي قاعدة معاهم طول اليوم، فهُم مرتبطين بمامتهم أكتر. فهي برضه وهي بتتكلِّم عشان كده برضه، هي بتتكلِّم عشان آآ إن إن الولاد مر مرتبطين بيّا ومرتبطين بيها، مش عايزين يعيشوا في بيئة آآ فيها مشاكل أو فيها أب ما فيهاش أب أو ما فيهاش أم، فهي الموضوع ده برضه عامل لها أزمة نَفْسيّة، عشان كده هي برضه رافضة فكرة الانفصال.
آه. إمم. بالضبط. طَب أنت بالنسبة لك أنت حاولت تعمل إيه لحد دلوقتي عشان فكرة الانفصال ديّة؟ يعني أنت لحد دلوقتي إيه المحاولات اللي أنت حاولت تعملها بحيث إنّك ترجّع أمور لطبيعتها مثلًا أو حاولت حتّى ترجّع الأمور لطبيعتها والّا لأ؟
<clears throat> حاولت كتير، بس لقيت نَفْسي مش مستريّح الصراحة. لن إن لإن إن عارف أنت لمّا الراجل برضه يعني آآ السِت تيجي على كرامته، برضه ما بيبقدرش قادر يكمِّل، ما بيبقاش قادر يشوفها زي الأول. لكن الموضوع وكمان برضه يعني مش هي بس ال الموضوع بت لا كمان أهلها كمان تدخَّلوا. فأنا حاولت الصراحة، بس مش قادر، مش قادر أتأقلم مع فكرة إن إن اللي حصل دوّة مش قادر أعدّيه ومش قادر أتَجاوزه الصراحة.
آه. آه. آه، هي فكرة برضه إن دَخَل طَرَف تالت في الموضوع برضه والأهل والكلام ده كُلّه ممكن بيطوّر الأمور شوية و وبيخلّي الواحد برضه يفكّر بشكل آخَر إن هو لو هو بينه وبين زوجته خلاص مش مشكلة، الموضوع بت ممكن يتحَل. إمم.
بالضبط. بالضبط، هو الموضوع كان فعلًا صغيّر، يعني لو لولا تدخّلهم هو الموضوع كِبِر وبقى يعني يعني ما ما يعني ما يعني عادي الموضوع كان بادئ صغير جدًا وحاجة ممكن تتعدّى ما بين زوجين، بس هي طبعًا قامت رايحة شاكية لأهلها، فطبعًا أنا برضه حاسس إن أنا بَاواجه أهلهم بقى يعني، بَاواجه أهلها لوحدي وفي مشاكل لوحدي، فطبعًا وكمان أمي ابتدت تلاحظ "فيك إيه؟ فيك إيه؟ فيك مشاكل؟" فقُلت لها "أه الصراحة في مشاكل ومش قادر أسكُت أكتر من كده، وحصلت مع كده". فطبعًا أمي ما رضهاش، فطبعًا حق شوية من هنا على شوية من هنا، الموضوع كِبِر بقى ولأ، و شايف إن الموضوع ما كانش يستحمل أصلًا هي تدخَّل أهلها وإخواتها في الموضوع إن إن هو دوّة اللي ع كبَّر المشكلة ج
آه. إمم. آه. بالضبط. آه، كان الموضوع لمّا كِبِر ل حسّيت الموضوع كِبِر أوي لمّا الأهل اتدخَّلت في الموضوع والكلام ده كُلّه. طَب أنت الطَرَف اللي عندك بقى اللي هو أهلك أنت نَفْسهم، هم رأيهم إيه في الموضوع دوّة؟ والّا أنت مش مدخَّلهم في الأمور دي؟
إمم. لأ، رأيهم طبعًا رأيهم بارب آه يعني آه، يعني ياخُد موقِف وبتاع، بس هم رأيهم برضه ما تنفصلش، بس المشكلة إن أنا <clears throat> <tsk> إن أنا مش عايز، يعني أنا اللي مش عايز، الفكرة جاية ب نابعة من جوّايا أنا، هي مش هي مش متقبِّلة فكرة الانفصال وأنا برضه م خايف أكون آآ لو سِكِت الموضوع يتكرّر تاني وآجي على كرامتي تاني، فأنا برضه مش عارف أعمل إيه يعني إيه الموقف اللي آخده ح حقيقي في الوضع الحالي؟ إن أنا أنا فعلًا عايز أنفصل، بس م برضه الفكرة مش منوّرة في مُخّي أوي، وصعبانة عليّا جدًا الأولاد.
إمم. آه. إمم. بالضبط. هو طبعًا أنا مقدّر موقفِك جدًا إنَّك حتّى القرار نَفْسه مش عارف تاخده أصلًا ومتردِّد فيه ويمكن أكتر الحاجات اللي مخلّياك متردّد مش العِشرة ما بينَك وما بينها، بحيث إنّها برضه سِنين طويلة مش قصيرة، مش سَنة والّا 2 لأ، ده فيه أولاد برضه والأولاد دوّة مرتبطين. أنت طَب أنت متخيّل مثلًا يعني الفكرة كُلّها حتّى لمّا تتخيّل الأطفال ديّة من غير الأب والأم اللي هم متعوِّدين إن هم على طول مع بعض وعلى كل بيكلمِّوا بعض، حتّى لو أنت في مكان وهي في مكان أو كذا أو كذا، بس هي الفكرة إن هم بيكلِّموا بعض، دي فكرة الأولاد أنت متخيّل إن هم ممكن يتقبَّلوها بسهولة والّا هتكون صعبة عليهم؟
بالضبط آه. إمم. بالضبط، آه. فاهم. لأ طبعًا، ده فكرة إن هي ي ما ده ما ده اللي يعني <tsk> ما ده اللي موترها جدًا، وده اللي برضه موترني جدًا بس عارف فكرة إن هي ممكن تستحمل، أنا حاسس إن هي كمان ممكن برضه يعني فكرة إن لقت الانفصال فعلًا هياخد خطوات جدّيّة، لأ هي تراجعت شوية بس اللي هو الموضوع ده كان اتأخّر بعد بقى ما جرحتني، وبعد ما جات على كرامتي فالموضوع، آآ لأ الموضوع فعلًا حصل يعني أنا مت مش مش مش متخيّل أبدًا الأولاد هيتقبلوا هذه الفكرة. وبعدين مش متخيّل إن أنا ما أشوفش الأولاد كل يوم أنا لازم أشوف الأولاد كل يوم، آآ فكرة إن أنا أشوفهم مرّة والّا مرتين في الأسبوع دي برضه مضايقاني ومضايقاها. بس برضه برضه عارف ب الواحد بقى ب بيرجع يقول إيه هو عنده كرامة واحدة بس آآ لازم يعيش بيها. فبرضه مش عارف أعمل إيه صراحة تنصحني طيب أنا أعمل إيه في الموضوع ده؟
آه. آه. إمم. بالضبط. إمم. آه. والله بُص هي موضوع الكرامة هو آه ك كرجل برضه عندَك كرامة والكلام ده كُلّه، وإن هي كرامتَك ما ينفعش تتجرح والكلام ده كُلّه، بس في الأول وفي الآخر حاول تفكّر كده تفكير بسيط أوي هو اللي جرح كرامتَك ده مين؟ في الأول وفي الآخر يعني، يعني لو بصّيت لها من ناحية تانية خالص أو ب ب ب بوجه آخر خالص لو اللي جرح كرامتَك ده ده حد موجود في بيتك، دلوقتي المفروض بقى هو أقرب من إخواتَك ومن أمَّك ومن أبوك كمان. بقى هو المفروض أقرب لأن خلاص بقى بينكم بقى بينكم حاجة منكم أنتم الاتنين. فحتّى لو أنت جرحت كرامتَك برضه، طَب أنت ما فكرتش يعني حتّة الكرامة ديّة يعني حاولت تتنازل عنها شوية والّا برضه هي موجودة قدام عينَك على طول؟ موضوع إن الكرامة بتاعتَك اتجرحت دي.
صح. إمم. صح. فاهم. بصراحة أنا أنا أنا موضوع إن موضوع كرامتي دوّة م موضوع مهم جدًا، ممكن أتنازل عنها بس لمّا أحس إن اللي قدامي فعلًا آمم، يعني يعني رجَّع لي كرامتي أو حاول ي يرد لي كرامتي ب ب بشكلٍ ما أنا برضه مش حاسس ده أوي برضه عشان كده ده اللي مخلّيني شوية مصمم، آه.
إمم. آه. طب معلش. طب أنت أنت حابب إن هي تعمل إيه عشان تحس إن كرامتَك رجعلَك؟
طبعًا تعتذر جدًا وت وترد لي كرامتها كرامتي قدام أهلي والكلا والكلام والكلام اللي مالوش لازمة اتقال آآ في وقت الزعل وفي وقت الكلام دوّة. لأ، تيجي تقول ده كان وقت زعل هو ما الصراحة ما بيعملش كده ده هو فيه فيه ميزات بقى وتقول على الأقل تذكر مميزاتي وتذكر الأيام الحلوة اللي كانت ما بيننا مش تذكر بس في وقت الخناقة آآ، إن هي إن آه إن هي ت إن هي ت تذكر عيوبي بس لأ، أنا محتاجها برضه تذكر مميزاتي لأن أنا برضو باعمل فيه بيننا أيام حلوة ول وذكريات حلوة و و وحاجات حلوة جدًا. اشمعنى بقى
إمم. آه. إمم. بالضبط. إمم. طَب أنت حاولت تكلمها؟ حاولت تكلمها مثلًا تقول لها أو تطلب منها الطلب دوّة أو تحسسها إن الطلب ده هو فعلًا اللي ممكن يرجع لَك كرامتَك لنفسَك حتّى قدام نفسَك لو هي عملت الخطوات دي؟
لأ، الصراحة أنا قافل الصراحة، كنت قافل جدًا، بس ما حاولتش أكلِّمها الصراحة ومجرّبتش قبل كده.
آه. هي الفكرة على فكرة ال ال البنت نَفْسها إحساسها برضه مختلف عن الرجل مهمًا كانت. يعني أنت شوف تفكيرك عامل إزاي وكرامة وبتاع وهي عندها نَفْس التفكير هي م ممكن تكون مستنّية منّك إن أنت حتّى تبادِر إن أنت تكلِّمها. فهي الفكرة كُلّها إنَّك لمّا تاخُد قرار في حاجة زي كده فكّر في الأولاد ما تفكّرش لا فيك ولا تفكّر فيها، لإن أنتم الاتنين خلاص ما بقى بينكم دلوقتي حاجة عامل مُشترَك. يعني لو أنتم الاتنين دلوقتي وكل واحد عاوز ينفصِل، أنت بُص للأولاد ديّة يا ترى هيبقى مصيرهم إيه؟ يا ترى كذا، يا ترى كذا. هي فكرة الانفصال في حد ذاتها مثلًا وخصوصًا لو الشريك مثلًا جِه على كرامتك شوية أو جَرحَك في أي حاجة بتاع، ديَّة خُد الأمور كإنّها عادية، يعني خُد الأمور كإنّها حتّى لو ما اعتذرتش برضه خُد الأمور عاديّة، سيبك من كلام الناس اللي ممكن حد يقول لك م أنت سِبتها إزاي؟ على فكرة لو حد سمع كلام شوف أنت اتضايقت أصلًا لمّا حد الطَرَف التالت اتدخَّل، فبرضه لو حد طَرَف تالت اتدخَّل دلوقتي وأنت حاولت ترجَّعها وبطَّلت فكرة الانفصال، أنت كل اللي بتفكّر فيه الطرف التالت هيقول عليك إيه، أو ممكن جَرَح كرامتك إزاي قُدّام الطَرَف التالت أو أي طَرَف غيركم وغير بعض. لو أنت ما فكّرتش في أي حد خالص غير اللي هي شريكتك وأولادك، ما فكّرتش في أي رَد فِعل من أي حد تاني خالص، هتعرف تاخُد قرار أكتر إنّك ممكن ترجع على فكرة ممكن تاخُد قرار يكون في صالحك أكتر وكمان الصعوبة نَفْسها برضه شوف راحتك في الأول وفي الآخِر برضه الموضوع راحة نَفْسيّة، أنت ممكن برضه ترجع وتلاقي نَفْسك إنّك الموضوع صعب بالنسبة لك إنّك تكمِّل، ممكن حاسس إن هيحصل مشاكل، حاسس إن هيحصل أنت برضه أدرى أكتر التعامل بعد كده هيكون كويس والّا حاسس من البداية لأ، الموضوع هيكون انفصال هيكون أفضل. ما خ حُط حُط في حُسبانك برضه إنّك لو رجعت وبقى فيه مشاكل تانية برضه قُدّام الأولاد، ده أخطر عليهم من المشاكل اللي ممكن تحصل لهم بعد الانفصال أساسًا.
إمم. تمام. تمام. إمم. فاهم. إمم. إمم. صح. تمام. إمم. إمم. فاهم قصد إمم. إمم. أيوه. إمم. إمم، فاهم قصدك. أنا حقيقي صب يعني طبعًا أنا يعني يعني حبّيت نصيحتك جدًا وحبّيت إن أنا آآ أقول لها مثلًا أو أرجع أقول لها إن لأ، لو أنتِ عايزة إن إحنا ما نرجعش، لازم تعتذري لي ولازم برضه ن ن ناخُد يعني ناخُد خطوة جدّية ونعرف و ونقعُد مع بعض وعر وكل واحد يعرف حدوده. تم كمان آآ أنا طبعًا لازم أتكلِّم معاها وبرضه عجبني فكرة فكرتك جدًا لمّا قُلت لي إن أنا م لازم أتّفق معاها من الأول إن ما فيش أهل يتدخَّلوا، لإن المشكلة فعلًا بتبقى يعني بتبقى صغيرة وبت بتب بتكبر بسبب آآ الشيطان وبسبب تدخُّل الناس. أنا م يعني برضه حقيقي باشكرك جدًا لإنّي فعلًا آآ كلامك ده يعني الصراحة ريّحني ولمّا اتكلِّمت معاك فعلًا استريّحت جدًا.
إمم. إمم. بالضبط. إمم.
أنت أفدتني جدًا وخصوصًا كمان في موضوع إن أنا فكّرت في أولادي، لازم أبُص لهم برضه وحتّى إن ممكن دلوقتي لو هم متضايقين شوية بس بعد الانفصال هيتضايقوا أكتر. أنا هاحاول فعلًا أعمل كل الكلام دوّة وإن شاء الله يعني أرجع بقى وأقول لك أنا عملت إيه بإذن الله والموضوع اتلَّم إزاي، شكرًا ليك أوي.
أكيد طبعًا. بالضبط. أكيد طبعًا. شكرًا وأنا موجود اسألني في أي وقت زي ما أنت عاوز.
شكرًا ليك.